Comment est-ce que tu arrives à poser des limites, pour éviter l'épuisement?
Ah, c'est c'est super important effectivement d'être capable de, bah, déjà, de de senser, de toucher le moment où ça peut basculer et et évidemment se mettre plutôt dans la prévention de l'épuisement sur la longue durée, les ce qu'on ce que je peux appeler l'é l'épuisement heu, chronique, heu, voilà, heu, il faut il faut surtout, heu, ne pas passer de l'épuisement, heu, aigu, heu, du moment à un épuisement chronique et pour ça, je pense qu'il faut, heu, bah, faut se connaître un petit peu déjà. Faut p voilà, alors sans avoir été forcément déjà dans le mur, mais malheureusement, c'est souvent de là qu'on tire, heu, qu'on tire nos leçons. <chuckles>
Mmh mh, mais forcément.
Et voilà, donc on a tous été, heu, je pense, heu, sursollicités à un moment et on a oublié de se respecter dans cette, heu, mmh, dans cet élan et on a voulu toujours plus, toujours plus parce qu'on s'est dit: «Bah, c'est maintenant que ça se passe c'est pas demain. Donc il faut y aller, il faut tout donner» et à force de tout donner, bah, il reste plus rien pour nous, quoi, heu
Mmh mh. Simple. Toi, tu peux raconter 1 fois où ça ça t'est vraiment arrivé? Où tu t'es vraiment retournée au dos au mur, et tu t'es dit: «Vraiment, faut que je me mette à imposer des limites», et si tu as réussi, comment tu as fait?
Ouais. Bah, en fait, moi, je suis assez jusque-boutiste pour le coup, j'ai j'ai du mal à à moduler, à pondérer mon engagement dans dans s dans dans ce dans ce que je fais, donc déjà, par nature, c'est c'est un gros risque qui se présente à moi l'épuisement et donc effectivement, il m'est déjà arrivé de, bah, de trop donner, tout donner d'un coup et ensuite de complètement craquer, quoi. Alors sans aller jusqu'au burn-out, pour le coup, mais heu, commencer à développer des petites pathologies, des des, voilà, des des des maladies à répétition et et même pour aller jusqu'au cancer, quoi. Donc, du coup, heu, ouais, je peux dire, j'ai j'ai été dans le mur. On peut dire ça comme ça. Ça s'est pas exprimé en terme de de burn-out donc c'est pas c'est pas la tête qui a lâché, c'est le corps, en fait.
OK. Oui, forcément. D'accord. Mmh mh. D'accord. Tu parlais à l'instant des maladies qui peuvent en découdre. Est-ce que tu penses que l'état mental et physique, ça influence à ce point, en fait, heu, le corps? Est-ce que tu penses que si toi, mentalement, tu es pas bien, ton corps forcément derrière, il va pas suivre? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est 2 choses totalement dissociées et que c'est pas grave qu'on ait un peu mal dans sa tête pour qu'on quand même, continuer de faire ce qu'on fait?
Ouais. Ah mais complètement. Non, non, c'est intimement lié, bien sûr, c'est c'est c'est c'est c'est le même véhicule, hein, clairement, heu, pour avoir été aussi sportive à haut niveau, on se rend compte très vite que le corps a ses limites, hein, heu et souvent, bah, le corps a ses limites parce que le mental n'a pas su géré un certain nombre de choses et notamment, imposer des plages de de de repos, de régénération avant de repartir sur, heu, sur une production intensive, hein.
OK.
Donc ne.
Ouais, tu as dit que tu étais sportif à haut niveau et tu es sportif à haut niveau dans quel domaine?
Bah, j'ai été dans le temps, je faisais beaucoup d'athlétisme à haut niveau, j'étais pas championne du monde non plus, mais j'étais dans le top 5 en athlétisme, quand j'avais 18 ans, en France et heu et du coup, heu, et bah, du coup, ça t'apprend beaucoup sur toi-même et très vite en te disant, bah, effectivement et heureusement qu'à l'époque, j'avais de bons de bons coachs. Finalement qui m'ont demandé de lever le pied alors que moi, je ne je ne pensais qu'à réessayer, heu heu, me réentraîner sans arrêt, sans cesse. Parce que c'est un petit peu le propre du sportif aussi de de pousser ses limites au maximum pour atteindre les meilleurs temps, quoi.
Mmh mh. Ouais, c'est vrai que les sportifs ont vraiment cette mentalité où ils vont essayer de pousser, heu, tout leur corps au paroxysme de de ses capacités. Est-ce que toi, tu peux donner des exemples de comment toi, tu poussais ton corps, en fait, jusqu'au bout et pourquoi c'était quelque chose de négatif pour toi?
C'est ça. Bah, au début, pour moi, c'était surtout de la la résilience et et et je pensais, en fait, qu'un champion, ça devait toujours se dépasser quel qu'en soit les le coût à payer, en fait, le prix à payer, heu, c'est une erreur de jeunesse, tout simplement. Parce qu'en plus, ça se passe à un moment où où ben, on est maître du monde, quoi, heu, rien ne peut nous arrêter, on sait pas encore pris trop de de de baffes, si je puis dire, par la vie et on on se croit capable de, voilà, on se prend pour Superman, quoi et ça, c'est aussi une erreur de jeunesse, et c'est propre à beaucoup de monde, hem et du coup, et ben et ben, encore une fois, à ce moment-là, moi ce qui m'a sauvé vraiment, réellement, ce sont des coachs de qualité qui ont réussi à m'imposer, heu, le repos au milieu de tout ça.
OK. Mmh mh. D'accord.
Alors là, j'étais accompagnée, pour le coup.
Et est-ce que tu pourrais décrire un peu ces coachs? Est-ce que tu pourrais me dire, heu, en quoi ils t'ont vraiment aidé sur ces moments-là?
Et ben, ils m'ont dit: «Voilà, il faut que tu alternes endurance et health donc des des des périodes intensives d'entraînement. Il faut que tu dormes correctement» donc tu vois? Ça ça comprenait énormément de choses et pas simplement le geste technique de courir, de sauter ou de lancer un truc. Ça allait, heu, vraiment dans et encore c'était, heu, c'était un petit peu précurseur parce que je te parle de ça, c'était il y a il y a plus de 30 ans. Donc on était pas encore dans cette mouvance du bien-être, on avait pas encore toutes les clés finalement, pour comprendre, heu, comment comment gérer tout ça et pourtant, j'ai eu des coachs qui étaient déjà dans cette mouvance-là sans le savoir.
Mmh mh. Mmh mh. Tu as eu beaucoup chance donc si j'imagine?
Où effectivement ils a pardon?
Tu as eu d'une donc tu as eu beaucoup de chance de pouvoir avoir ces coachs-là à ce moment-là?
Ah oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait et c'est pour ça qu'à cette période-là, bah, finalement, j'ai quand même réussi à à produire le meilleur de moi-même. Mais en prenant absolument, bah, toutes les tout toutes toutes les choses en compte autour de autour jusque jusque le muscle ou ou ou l'intensité de l'effort. C'était le sommeil, c'était l'alimentation, c'était un tout, en fait et ça m'imposait aussi de me poser, j'aimais pas ça, hein, moi, j'avais qu'une envie, c'était de retourner, heu heu, au stade. Mais heu, bah, presque, il fallait m'attacher à l'époque pour pas que j'y aille. <chuckles>
Mmh mh. Et est-ce que toi, justement, tu avais les petites techniques pour, heu, essayer de te calmer, à ces dans ces moments-là, est-ce que tu avais des des petites méthodes pour vraiment éviter de de te surmener sans te sentir coupable? Ou pas du tout et tu essayais à chaque fois d'en faire le plus possible?
À l'époque, j'avais j'avais 0 limite. Donc heu, non, j'avais j'avais la seule chose qui me ramenait un petit peu, heu, sur terre, c'était mon coach. Mais si si j'avais entrepris cette aventure seule, je pense qu'il y a longtemps que je me serais brûlé les ailes, clairement.
OK. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as eu d'autres ts moments où justement, tu as vu que tu as dépassé tes tes limites, à un autre moment dans ta vie ou peut-être, heu, à cause du travail, à cause de la famille, tu es vraiment arrivé à un point où tu pouvais plus faire grand chose et heu, tu as vraiment dû essayer de poser des limites pour pouvoir te relaxer dans ta bulle à toi?
Ouais. Ouais, alors ça, c'est arrivé comme je t'ai dit, j'ai moi, j'ai eu une période professionnelle qui a rien à voir avec le sport. Puisque j'étais, heu, j'étais commerciale à l'international et j'ai fait ce métier-là pendant de nombreuses années où, en fait, ça m'imposait d'avoir une mobilité à 80% dans mon travail, donc ce qui est énorme, hein. Ça veut dire que tu passes ta vie dans les hôtels, dans les avions. Tu tu parcours, heu tu parcours le monde, tu traverses les fuseaux horaires et et tu dois malgré tout, voilà, après 15 heures d'avion, tu dois malgré tout, heu, être, heu être, heu, être opérationnel, on va dire 1 heure après avoir atterri, quoi. Donc quand tu mènes une vie comme celle-là, bah, au bout d'un moment, forcément, hem, ça ça ça va ça va frotter très fort. Pourquoi? Parce que, bah, tu as plus vraiment de vie sociale puisque tu es jamais là, heu.
D'accord. Mmh mh. Bah, forcément. Elles sont au frais, oui. D'accord. Ouais, forcément, l'éloignement, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu peux plus trop être proche avec heu, ta famille, tes proches, et cetera. Est-ce que toi, tu avais, heu, vraiment envie de faire ce travail? Ou alors c'est tu avais juste été forcé d'un point de vue économique à le faire?
Bah oui. Ah non, non, non, j'étais pas forcé, j'adorais ça. <chuckles> C'est c'est le piège aussi parce que, bah, voilà, on est, heu, on est grisé un petit peu par ce mouvement-là, la rencontre avec, alors, socialement, c'est vrai d'un d'un point de vue personnel, j'a du coup, j'avais du mal à développer une communauté. Par contre, professionnellement, bah, je rencontrais malgré tout des des gens et c'était quand même des relations de personne à personne et c'était, heu, c'était multiculturel donc c'était en enrichissant à à à souhait et puis, c'était un cadre qui était plutôt, heu, à l'époque, je pensais confortable. Parce que les grands hôtels, les bonnes tables et cetera et au final, heu, bah, en fait, je me je me la racontais un peu, quoi. C'est que mon corps, au bout d'un moment, il a dit: «Mais attends, je sais plus quand je dois dormir, je sais plus comment quand quand je dois me réveiller, heu, je sais plus dans quelle langue je dois parler» enfin voilà, sursollicitassion à à tous les étages, quoi. <chuckles>
OK. OK. Mmh mh. forcément. Mmh mh. Oui, forcément. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que tu as fait une sorte de petit burn-out étant donné vu toutes les choses que tu me dis ou que ton corps vraiment il arrivait plus trop à suivre? Est-ce que tu pourrais pas assimiler ça, heu, juste, on va dire, une dépression nerveuse ou tout simplement des problèmes liés à ton travail?
Alors, je me suis beaucoup intéressée par la suite au bien-être et cetera et j'ai pas fait de burn-out dans le sens, heu, dans le sens scientifique du terme. C'est-à-dire, heu, le burn-out, c'est quand les neurotransmetteurs sont plus du tout à la page et qu'effectivement, il te manque le carburant de base pour pouvoir te lever le matin avec une boule au ventre, ça, je l'ai pas eu.
OK.
Heu, donc je je vais dire par là que le je dois avoir une bonne réserve de neurotransmetteurs qui me maintenait quand même en en action, heu, d'un point de vue intellectuel parc et et et émotionnel quelque part. Par contre, c'est le corps qui a lâché. C'est-à-dire que j'ai commencé à développer tout un tas de de petites maladies, heu, alors d'abord, c'est toujours être enrhumé, toujours avoir un tu as mal au dos, après, tu as, bah, tu fais tu fais une, heu, une lombalgie et puis et puis un beau jour, bah, on te découvre une tumeur, quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord.
Et et et alors en tout cas, chez moi, c'est comme ça, je pense, que que ce trop plein de de choses s'est exprimé et alors.
Donc chez toi, c'est vraiment ce côté où le corps ne tenait plus. Mentalement, tu étais trop présente, mais c'est quand même ton corps qui qui arrivait plus à faire face. J'imagine que le manque de sommeil a dû beaucoup affecter ton système imimi ton système immunitaire. C'est vraiment souvent quelque chose qu'on remarque chez les personnes qui ont des troubles du sommeil et toi, quand tu as, heu, reçu cette tumeur, quand tu as reçu cette nouvelle, comment tu as pu te sentir?
C'est ça. C'est ça. Aussi, je pense. Ouais. Ah, bah, sur le coup, j'étais dévastée, évidemment, parce qu'on se comme dit, j'ai toujours pensé que j'étais inébranlable donc, heu, c'est un petit peu c'est un petit peu le ciel qui te tombe sur la tête et en même temps, j'avais de la chance dans mon malheur. Parce que ça avait été repéré assez tôt et puis, c'était un truc qui était alors certes, pas très documenté, pour le coup, mais heu, scientifiquement parlant donc on savait pas trop comment gérer la la bestiole et en même temps, heu, c'était un truc super long, ça, on le savait. Donc, ça m'a laissé le temps finalement de de de tout revoir. En fait, je me suis refait un petit peu le chemin, heu, de mon existence jusqu'au moment de cette annonce-là et j'ai regardé de façon extrêmement, heu
Non, non. OK. Ouais. Mmh mh. Posé?
posé, heu, toutes les choses qui qui étaient délétères, finalement, pour ma santé. J'ai fait une formation naturopathie, heu, en même temps qu'en par la suite, ça a suivi en même temps que mon travail. En fait, j'ai j'ai fait une formation, heu heu, sur 2 ans qui m'a qui m'a beaucoup éclairée sur, heu, au moins, le le m le fonctionnement du corps et de l'esprit.
OK. Mmh mh.
Et heu, bah, j'ai pu comme ça, mettre en place une forme d'hygiène de vie qui me ramenait, heu, vers moi, qui me recentrait et qui me posait et j'ai fait les choix professionnels ensuite qui qui s'imposaient pour que tout ça soit aligné.
OK. Et oui forcément. Mais du coup, toi, est-ce que tu as encore cette maladie-là? Est-ce que tu es encore affecté? Ou est-ce que c'est passé avec le temps?
Non, je suis en rémission complète, mais j'ai tout changé. J'ai changé l'alimentation, j'ai changé, heu, mes horaires de sommeil, j'ai changé mon rapport au stress aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur heu sur heu, mmh, comment dire? Le le fait de relativiser la gravité des problèmes, heu, qui peuvent t'impacter dans le travail.
Mmh mh. D'accord. De recoach, Vous pouvez vite et tout ça
Ouais, j'ai recoaché aussi mes mes patrons en leur disant: «bah, voilà» parce qu'il y a des patrons, tu sais? Qui ont tendance à rejeter le stress sur toi.
Oui, forcément.
Alors moi, comme je suis une âme, je j'adore aider les gens et je suis je suis très serviable dans mon travail, j'avais tendance à à prendre le stress des autres pour heu, pour en faire un moteur et puis essayer de trouver des solutions. Tu vois? C'est j'étais très proactive dans ce sens-là et en même temps, je me suis rendu compte que ça me desservait complètement. Donc bah, voilà, j'ai posé mes limites clairement où j'ai dit bah, à mon chef, j'ai dit: «Écoute, j'entends que tu as un stress que que que ta responsabilité t'impose de trouver une solution dans les 24 heures mettons et moi, j'ai j'ai aussi mes limites, heu, je les ai touchées il y a pas si longtemps» et et finalement tu poses comme ça et tu te fais respecter aussi comme ça, il a il a très bien entendu les choses. J'ai changé de j'ai changé de braquet, de vitesse sur ma façon de travailler, il l'a accepté et surtout ce qui est étonnant
Oui. Mmh mh. Oui, forcément.
et c'est là où où finalement c'est très révélateur, je suis devenu beaucoup plus efficace une fois que j'ai mis tout ça en place.
OK, donc avec le repos tu as enfin, en apprenant simplement à gérer ce stress en essayant de positiver un peu plus, en essayant de pas trop, on va dire, te surmener. C'est vraiment quelque chose qui a augmenter ta productivité, c'est trop bien.
C'est ça. Complètement et ça a été remarqué par la boîte et tout, on a fait, d'ailleurs un un petit séminaire de de discussion avec les collègues. Parce que mon chef avait été assez ébahi de la de la transformation
Mmh mh.
et du coup, on en a fait comme ça un petit, heu, bah, un petit cas d'étude, quoi, pour ceux qui qui avaient du mal à à à passer leur journée de travail. Parce que trop de stress, trop de trop de sollicitations et cetera et cetera.
Donc toi, vraiment, avoir eu, on va dire, heu, cette tumeur, finalement, on peut considérer que ça que ça a pu avoir un côté positif, même si, sur le moment, ça a été extrêmement négatif. Mais ça a pu te faire prendre conscience, en fait, que tu te surmenais trop, que tu travaillais trop, justement. Et du coup, par la suite, tu as pu évoluer ton mode de vie?
Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, bah, j'ai quitté ce travail depuis. C'était un choix assumé et heu, et aussi parce qu'on me demandait de repartir, heu, à l'étranger. J'en a voilà, j'en avais plus, heu, envie, heu, et du coup, heu, j'ai revu complètement ma ma feuille de route. Et aujourd'hui, bah, je suis une femme comblée. Comblée parce que j'ai un rythme de vie extrêmement connecté à la nature. Heu, je me suis complètement recentrée, je mange des choses plus que saines, je jardine, heu, je suis près de l'eau, je suis je suis dans un coin. Heu, voilà, je je vis j'ai choisi l'endroit où je je voulais vivre et socialement, je me suis rapprochée de ma famille.
Oui. Mmh mh. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions.
Je t'en prie.